Ehm, però l'ho ripreso subito dopo, perché non potevo farne a meno. E invece il tuo qual è?
<chuckles> Che bello. Allora, io ho praticato Boxe per tanti anni, ehm, in realtà ho praticato tanti sport, il mio preferito forse sì, Boxe, perché comunque mi dava anche la sicurezza, di, mhmm, difendermi in caso in cui ci fosse bisogno e, insomma e mi dava po' la sicurezza di di sapermi difendere. Ehm, l'ho praticato per 1 annetto
Wow. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
e poi, in realtà, ho smesso, ma semplicemente perché la mia amica con cui facevamo insieme, ehm, si è trasferita, quindi non abbiamo più avuto modo di frequentare insieme. Però, sì, direi Boxe, quello che mi ha appassionato di più. E a te cosa è che ti ha fatto innamorare del nuoto?
Okay. Mh-mh.